Okey. Y cuéntame, por ejemplo, de los ingresos que tú generas de tu trabajo, o de donde tengas tu fuente principal de ingresos, si te si, o sea, esta esta esta parte en la que en la que tú haces estas compras, que dices que que no te puedes contener, o sea, ¿sí te lo permite tu ingreso, o de repente como que agarras dinero que a lo mejor, sea para la renta, para para las facturas, no, de rep de pronto ahí para el celular, para los los datos, eh, la factura del gas? ¿De repente te has visto en esa necesidad de agarrar dinero de otro lado para poder satisfacer esta estas compras?
Ujú. Mm. Bueno, no, fíjate que, por ese lado sí me considero, la verdad, modestia aparte bien responsable, ¿sí? Eh, lo que tengo y lo que me gasto para la ropa es destinado para eso y, hasta ahora no he llegado al punto ese, ¿no?, que que me parece bien como peligroso, porque se pienso que se volvería como adictivo. Ay, no, yo después saco de otra parte, y se va volviendo ahí como una bola de nieve. Entonces, de verdad que si no lo tengo, no lo gasto, pero si quiero como si yo consigo si no gasto tanto dinero, sí, eh, de pronto puedo comprar más, si, por decirte, no co no consigo el conjunto este, el de el de los $200 dólares, eh, lo puedo conseguir más barato, y me puedo comprar tal vez otro conjunto, o otra prenda más. Entonces, ese es ahí como el como el triqui que que estoy encontrando, ¿no?, digamos. Pero no, definitivamente no no gasto más de lo que no tengo, no no hasta allá no he llegado todavía y, espero no que no llegue.
Claro. Okey. Ah, bueno, pues eso ya ya ya es otro otro punto, ¿no?, a favor de que no no estás, digamos, como bien comentas, ¿no?, haciendo esta bola de nieve, o como como se dice ahí en en la jerga, ¿no?, no estás abriendo un hoyo para destap hoy no estás destapando un hoyo para abrir otro, ¿no?
Sí. Ujú. Sí, sí, <chuckles> sí, sí.

Oye, y cuéntame, ¿cómo prefieres hacer tus compras?, Eh, ¿directamente en tienda, en línea?
Bueno, prefiero ir para para cierto tipo de prenda, por ejemplo, para zapatos, si prefiero ir a la tienda física, ¿no?, definitivamente los zapatos hay que medírselos, y para ver cómo le quedan a 1 y si, cómo 1 lo siente, pero para ropa y eso, si ya he conocido la tienda y tal vez he comprado alguna vez en la tienda, y tengo la comodidad y y ya sé mi medida, y cómo me me queda, mejor, pues, prefiero comprar en en la tienda en línea, la verdad, definitivamente, como el, yo digo, como el 70% del tiempo son compras en línea que ya conozco, ujú.
Por supuesto. Okey, okey, qué qué interesante esa parte, pues sí, ¿no?, al final de cuentas, los zapatos y demás, y y ya cuando, a lo mejor, ya te pruebas, porque también puede ser un problema, ¿no?, el hecho de comprar en línea es como comprar a ciegas, porque no te la puedes probar, ¿no?, entonces, pero ya cuando cuando una vez lo hiciste, y ves que como que sí son las tallas, pues está más más senci
Ajá. Correcto.
Este, poder comprar en línea, ¿no?, oye y cuéntame, ¿tú estás interesada? O sea, ¿siempre en ropa nueva?, Eh, a lo mejor, de repente algo ahí de segunda mano, o o digamos, siempre ese presupuesto que comentas, o estás también abierta a comprar a lo mejor algo un poco más barato.
Correcto. Mm. Bueno, fíjate que esta opción de ropa de segunda mano no la he explorado, te soy sincera, y no no veo por qué no la pueda explorar, ahora que lo mencionas, y y y no, y y de esa manera, no me había llamado la atención, pero por qué no lo podría tratar, definitivamente, eh, pero también, si pudiera conseguir como unos descuentos, ofertas o algo, pues, por supuesto que estoy abierto a ello, definitivamente, la ropa nueva, por supuesto, es la ropa nueva, pero pero ahora que tú lo mencionas, mira que me me abres la mente como un poquito, ¿no?, la ropa de de segunda mano, ¿por qué no?, Mm.

Dices: "La quiero, la quiero".
La quiero y la voy a tener y me la compro. Ay, Dios mío.
Okey, okey. Mira, no, pues es que es que es esto estas situaciones son normales, o sea, a la gente que que que es ávida de la moda, o que le gusta comprar ropa y verse bien, pues, por supuesto que siempre va a estar detrás de algo de algo bonito y verse bien siempre es algo, ah, que que es bonito para el ojo humano y más para un caballero. A lo mejor no sé si tengas por ahí esposo, novio, pero claro que que se agradece ver a a una mujer con sus accesorios y demás, ¿no? Entonces, otra pregunta que tengo para ti, este, ¿te gusta, por ejemplo? Cuando gastas tú en ropa, cuéntame, por ejemplo, ahorita dices que está como descontrolado, tienes algo de dinero y lo gastas en ropa, pero, eh, cuéntame, más o menos, si tú tuvieses o pudieses hacer como un promedio de la prenda que compras, como que cuánto gastarías por prenda. Vamos a suponer que sales en un día, en un en un shopping spree en un un día de compras, pues, y vamos a suponer que te traes, no sé, 2 conjuntos, ¿no? Pantalón, blusa, pantalón, blusa, o a lo mejor blusa y chaleco, o o abrigo. Más o menos por prenda, ¿cuánto es como tu presupuesto? Siempre que dices: "A ver, voy a dedicar tanto o destinar tanto en ropa", ¿cuánto es?
Ujú. Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Okey. Ujú. Bueno, te digo, por así como el ejemplo como lo pones, vamos a poner ejemplo del conjunto, un conjunto, digamos, formal, como para para salir, no fiesta ni nada, sino para salir a comer una noche, o tal vez que sirva hasta trabajar, eh, yo me puedo gastar fácilmente, de verdad, y te lo eh, de pronto me da remordimiento después, pero en el momento no, me puedo gastar fácil en un conjunto 200, $250 dólares.
Okey.
Sí, por e por ese tipo de prenda. De pronto, ¿sabes qué? Tal vez en en los en los, eh, abrigos, hay abrigos muy bonitos, y fíjate que he conseguido, de pronto, yo le llamo una guaca, ¿no? Un sitio que venden unos abrigos que no son, eh, tan exuberantes y no tan costosos, y se ven bonitos y son más económicos. Un abrigo que puede costar $60 dólares, $80 dólares, que es un superbuen precio, sobre todo para un abrigo en esta época de invierno, ¿no? Pero, por lo general, así, en conjunto, yo le doy un un valor aproximado, $200 dólares, puede ser.
Okey.